あのご自身の旅で、人生観が変わったっていう場所はありますか？
はい。 そうですね。あの、すごく人生観が変わったと言えるような場所はあります。
はい。えっとそれってあのいつどこでそういう場所に出会ったんですか？
えっとですね。ちょうど、うん20年ぐらい前かな。に、えっと、えっとですね。私大学がアメリカで。で、そのままの向こうで就職して、で少し働いてから日本に帰国したんですね。で、あの建築の設計の仕事をやってて。で、ま、東京で就職さ先を探して。で、ええ、仕事を始めましたと。ただあのやっぱり、あの、海外の、あの、仕事をやってたっていうのは、日本ではあのあの法律とか色々違うことがあるんで。あの、ま、普通にあの一番下からみたいな扱いで
うん、ほう。 はい。 はい。 うん。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 ああ、うん。はい。
入ったんですけど
はい。
そこであの お給料が
うん。
最初の1か月だけは一応約束してくれた金額をもらえたんですけど
はい。
それがもらえなくなってきて
はいはい。
え、それに文句言ったらあの建築なめるなみたいなこと言われちゃって。あ、じゃあ辞めるよってことで。で、なんかいろいろその、日本に帰ってきて失敗だったのかなとか色々考え込んじゃって
ああ、はい。 <chuckles> はい。<chuckles> ああ、はい。うんうん。
で、そんな時にあの読んだ小説があったんですね。
うん。 はい。はい。
え、それがあの堕落論っていうタイトルの小説で
はい。 あ、なるほど。
ええ。で、ま、ちょっとどこまででも1度落ちてみたいなって気になったんですよ。まあ、ええ。はい。もうどこまで落ちられるんだろうっていうのはちょっと、それはそれで面白そうだなって思ったんで、じゃあってことで、当時あのやっぱり、落ちるっていうなら、東南アジアだよなみたいに。あのはい <laughs>
はい、はいはい、なるほど。お、ユニークな考え方ですね、それは。はい、はい。 うんうんうん。 はい、うんうん。 うん。 うん。 あ、東南アジアのあの <chuckles> その印象というのがつまり落ちる場所だったということでしょうか。<laughs> なるほど。<laughs> うんうん、うん。
いっそうですね。あ、ま、いろんなあの情報を調べてたら、やっぱりあのタイとかで、いわゆる沈没するっていう表現が使われてたんですけど
はい。 はい、うんうん。
あのもう行って安宿にずっと泊まり続けると
はい。 あ、はい。
で、何もしないっていう。
うーん。
ただ食べてゴロゴロして、フラフラしてっていう生活ですね。
うん。 はい。 はい。
それ、どれぐらいできるんかなって、ちょっとやってみたくなっちゃったんですよね。
はい。 ああ、なるほええ、つまりその、結構そのご自身が仕事だとか、もう仕事とかこれ以上続けられないってなった時に、ちょっとその、なんか、変わった違うことを求めて、なんかこう、違う国に、あの、ちょっと、もう、だ堕落していきたいと、そそういう気持ちでちょっと旅先を探されたってことですね。
はい。 ええ。 はい。 そうですね。 う、そうなんです。なんかあの、あまりにも日本での仕事がギャップがあったというか、「こんな感じなの？」って。これやっていけそうにないなとか色々、なんか、今後の自分が何したらいいかわかんなくなってたんで、だったらもう何もしないよっていうのが、まあ、きっかけだですよね。
おお。 うん。 はい、うん、はい。 うん、はい。うんうん。 うん。 ああ、なるほど。で、結局タイに行かれたんですか？
うん。 ええ、そうです。最初タイのバンコクに行って、で、そこで1か月弱ぐらいいたのかな。
はい。 はい。
もうほんとに1泊5ドルぐらいの。すっごい安宿で。
ふんふん。 ほうほうほうほう。
で、その後、ま、ちょっと気分がさすがになんか、疲れてきちゃったんですよね。その何もしないことに。
はい。 はい。
で、ちょっと動こうと思って、バンコクから2時間ぐらいのあの、パタヤっていうビーチリゾートっていうか、そこに行って、え
はい。うんうん。はい。 それタイの中ですか？タイの中のなるほど。あ、あ、なるほど、へえ、うん、で
はい。あ、そうです。タイの中ですね。 ええ。 で、そこは、まあ、あの観光地だったり歓楽街だったり、ま、結構あの派手な街なんですよね。
はい。 はい、はい。
で、これはこれでちょっと違うなと。
うんうん。
で、もう、ちょっと色々動きたくなってきちゃって、うずうずして。<chuckles>
はい。うんうん。
なので、ま、せっかく東南アジアタイにいるんだから、あの、ま、おとなせめてお隣の、あのカンボジアぐらい行ってみようかと。
うん。 うん。 ああ、なるほど。
ええええ。
へえ、結構じゃあ、東南アジアは割と色々、結局それをきっかけに回られたっていう感じだったんですか？
うん。 えっと、そうですね。その時はえっと、タイに行って、カンボジアに行って、ベトナム行って、で、途中でお腹壊して帰ってきたっていうオチなんですけど。ええ。
うんうん。 うんうん。おお。 ああ、ああ、そうなんですか。え、じゃあ結構その旅って、その、ま、なんか、あてどもなくとか、なんかちょっと堕落して行きたいな、みたいなので始まった旅が、結構、ま、その色んなタイと行ってカンボジア行って、でそれか他のとこにもいベトナムに行かれて、で結局中途半端というか、<chuckles> 別にその目的を達成しつさ達成せずに帰ってきたみたいな感じですか？そしたら。
はい。 あ。ええ。 はい。 はい。 <laughs> そうです、あの、そうですね、最初の目標としてその、どこまでも堕落してみるっていうのは、ま、これが限界かなっていうところは、一応見えたんですよ。
うん。うん。 うんうん。うん。 あ、ああ、なるほど。ええ、ななんかそう、具体的になんか起こったとか、なんかどこかのターニングポイントがあったみたいなこと、あったんですか？
ええ。 えっとですね、まずきっかけは、やっぱりその安宿に泊まってる人たちって、似たような感じの人が多いんですよね。
うん。 うん。 その ああ、なるほど。<chuckles> そっか。
で、ね、私なんかは全然そういうの興味なかったからしないんですけど、やっぱりあの、お薬やったりとかして、もう目がうつろの人とかが結構いたんですね。
うん、うんうんうん。 ああ、うんうんうん。 うん。 あ、なるほど。
ええ、いやでも、「俺そういうのは違うんだよね」ってことで
ああ。うんうん。
あの、場所を変えるっていう意味で、バンコクからパタヤに行って。
ああ、うん。 はい。
って、流れでしたね。
ああ、なるほど。じゃあ、結構、その、まあ、色々、国3つ回っているうちに、割と、その、自分の、まあ、今までの人生とは違うって言ったらあれですけど、やっぱりそのちょ人生の中で見方がちょっと結構変わるような経験とか体験をされたんですね、そしたら。
うん。 はい。ｒ ええ。 えっとですね、実は、あの、決定的な体験をしたのが、あの、カンボジアだったんですよ。
うん。 うん。 はい。
あの、シェムリアップって言って、あの、アンコールワットとかがあるとこなんですが。あの、当時まだ結構街中もボロボロで。舗装もされてないような道がすごく多いような時で
はい。 うんうん。はい。 はい。 はい。
で、観光するのも、あの、バイクタクシーみたいのも、あまりなかったんですね。
はい、ふーん。
まあ、そんな中の、上手な日本語で、あの、観光案内するよって言ってくれた若いお兄ちゃんがいて
うん。 ああ。 はい。
んじゃあお願いしようか、ってことで。ええと、2日間まるまるずっと、あの、いろんな案内をしてもらったんですよ。
うん。 はい。うんうんうん。
で、あの、色々その彼と話すことがあって。学校は行ったことがないって言うんですよ。
はい。 おお、なるほど。
ええ、なのに、日本語がかなり上手なんですよ、ほんとに。
うん。うんうん。 ああ、なるほど。じゃあ、げんちじをみにつ自然と身につけたんですね。そしたら観光そういうことやってるうちに。
ええ。 えっと、そうですね。観光をやってるうちに少しずつ日本語を覚えてきて、で、あの、観光客で来た日本人の人達が結構、あの、地球の歩き方だったり、かん日本語とかんえっと、カンボジア語の、あの、翻訳というか、何て言うんですかね、あの、本を置いてってくれたりして、それで勉強したって言うんですよ。
うん。 うん。 へえ、うんうん。 うんうん。 あ、はい。あ。 うん。 はい。うん。 はい。 ああ、なるほど。 へえ、いや、そうですか。カンボジアって結構そういうなんかやっぱり、その、学校に行けないとかそういう、なんか、こう、教育の、なんか、水準みたいなのがあんまりないとか、そういう国なんすか？
ええ。 ええ。 えっと、今はそんなことないと思うんですけど、当時はまだ、あの、そういう人たちが結構いて、で、地雷がこっから向こうはあるから行っちゃダメだよとか、そういうのが多いとこだったんですよね。
うーん、うん。 へえ。 ああ、ま、なるほああ、なるほど。 へえへえ。うんうんうん。
うん、で、その彼に、まあ、丸々2日案内してもらって、で最後に
はい。
あ、最後にというか、最後の頃にあの、まあ、こんだけ日本語も上手で、で、英語もペラペラだったんですよ。
うん。 うん。 うーん。
で、何かその野望じゃないですけど、夢みたいなものが
うん。うん。
きっとなんかあるんだろうなみたいに、漠然と勝手に想像してたんですね。
はい。 うんうんうん。
そしたら、あの「そういったことは全く考えたことがないから」
うん。 はい。
「わかんない」って言われたんですね。
ああ、そうですか、それは結構ショッキングですね。
そうなんですよ。すごくショックで。で、やっぱりあの、私たちって子供の頃から学校で、あの、「目標は何ですか？」とか、「将来の夢は？」とか、そういう教育受けてきてて
うんうん。 うん。 うん。 うーん。 うう、うんうん。
全くそういう教育を受けないっていう、なると、もうほんとにその日、その日のことしか
うん、うん、うんうん。 はい。
考えてないっていうのが、あの、はっきりして。
うん。 うん。
ああ、これだけ頑張って、これだけ色々できそうなのに、あの
うーん。うん。
なんて言うんですかね、その、広がる方法を知らない
はい。
っていうのを
見た時になんかショックで、ショックで。
はい。 はい。
なんかもう、ああ、なん何やってんのかな、俺、みたいな。
あ、そうですか。うーん。ああ、そっか。
ええ。 それでええ。
自分をちょっと振り返るというか、そういうことがあったわけですね。そしたらそこで。なるほど。
はい。 ええ。
うーん、聞いてても結構ショッキングなお話ですけれど、そう。 こう、うん、カンボジアに行ってそういう経験をするみたいなことって普通の人って思いつかないですしね、いなんか、普通に生きてたら。うん。そっか。うん。
<giggles> そうなんですよね。なん うん。 そそうですよね。ま、それじゃなくてもね、自分のそん時の、あの、立場というか状況と、なんか、もう、ほんと真反対みたいに感じちゃって。
うんうん。うん。 うんうんうんうん。はい。
あ、じゃあ、ま、ね、仕事合う合わないとか言ってないで、あ、やれることをやろうかと。はい。
なるほど。 うん。 ああ、なるほど、そっか。あ、じゃあ、あの、ま、堕落していたところからちょっとポジティブな方向に持ってきたわけですね、自分を、そしたら。なるほど、そうですか。なんか、なるほどね。いや、そういう、ぱ体験されて、ま、今ご自身はげん現在の生活とか仕事とか、あと人間関係とかに、ま、どう影響してますか？
ええ。 う、そうですね。うーん。 はい。 ええ。 はい。 ああ、そうですね。ま、とにかく、あの、その時につくづく思ったのが、あの、教育の大切さ？
うん。 うんうんうん。
なんで、ま、だからといって私がね、学校の先生やったりとかしてるわけではないんですけど、あの、やっぱそういう話題とか、あの、ニュースとか、なんか、新しい法律がどうとか？
うん。はい。うんうん。 はい。 うん。 はい。うんうん。
っていうのを見ると、やっぱり、いろいろ気になって、ほんとにこれいいことなのかな？とか
うん。 うん、ああ、なるほど。
考えるようになりましたね。
ああ、そしたら結構価値観の面で割と、こう、深く考えるようになったというか、一つなんかで、また経験によって、なんか、ちょっと価値観が変わったっていうかんが、感じなんですね、そしたら。
ええ。 はい。 そうですね、価値観はすごく変わりましたね。
うん。 あ、そうですか。そうですよね、そんな経験したらやっぱりちょっと変わらざるを得ないですよね、人間ね。びっくりするというか、<chuckles> ちょっと、こう、根本が揺らいでしまうというか、うん。
ええ。 ん、はい。 んね。 うん、もう、なんか、何て、こう、言葉をかけていいか、ほんとにわかんなくなっちゃったんですよね、そん時。
うん。 うん。ああ、そうですか、結構そう、その時に戻ってみるとショックでしょうね、きっと何回戻ってもね、それ。
うーん。 ええ、いや、もう、ほんとね、思い出すだけで結構ね、あの、辛いなあってなっちゃうんですよ。
<chuckles> うん。ああ。ああ、そうですか。なんか、他になんかしゅ自分の今の習慣だったりとか、なんか、こう、生活面の中で、なんか、なん によって変わったことみたいなのってありますか？
うんうんうん。 はい。 ええ。 変わったことは、あ、そうですね。あの、人との関わり合い方？
うん。 ああ、なるほど。うんうん。
の中で、やっぱり、あの、いろんな考えの人がいて、あの、ま、例えば、その、教育をあまり受けてないような人なんかもいたりとかするんですけど
うん。うんうん。 うんうん。うんうん。 うんうん。
それでもあの、この人がどういう人なのかっていうのをその よく見るように、見ようという気になってますね。
ああ。 ああ、やっぱその人じその人自身がどういう人であるかっていうので、とてもね、やっぱりそれを見ることみたいなのって、なんか、そうですよね、大事ですよね、大切というか、うん、なんか人生大きな人生の中でなんかそれが大事というか、そういうふうに思いますよね、それって。
はい。 うん。 ええ。 はい。 そうですよね。うーん。
うん。 なるほど、なんかそのま堕落とまではいかないけど、そういうなんかこう、世界を回って、なんかこう自分じし変化を起こすみたいななんかそういう体験をするためになんか、なんか真似できることってありますか？
はい。 <laughs> ええ。 はい。 ええ。どうですかね。できること？
<laughs> <laughs> <laughs>
できることね。いや、なんとも言えないですね、これね。<laughs>
<laughs> 確かにこうそう急転直下だとね、確かになかなか、そうパッとはなかなか思いつかないかもしれませんけど、まあ、まあ、なんかそういうすごい深いお話をなんか聞いてなんか驚きました。ありがとうございました。
はい。 ええ。 ええ。 いえ、こちらこそ聞いていただいてありがとうございました。
はい、じゃあまたよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。